Empecé a llorar, o sea, nunca en mi vida, me había dolido mi corazón, o sea, ya entendí entendí ese día lo que es así sentir esa esa ese, no sé qué, cómo decirle ese
Traición, a lo mejor.
trai traición, o sea, me dolía mi corazón y yo lloraba así.
Sí, claro. Porque tú querías mucho a esa persona, ¿no?, y él también decía quererte, pero, pues, tenías que, a lo mejor, no sé, soltar, ¿no?, si si bueno, pues, con lo que pasó, no puedes dejar pasar más, eh, de esas bueno, oportunidades, ¿no?, porque, pues, imagínate, si llegas a pasar más, pues, ya ahí es cuando falta el respeto en la relación, ¿no?
Claro. Sí no, y lo peor es que lo dejé pasar, ¿no?, o sea, ya, en algo, es que es que, él o sea, yo quería terminarle cuando era por teléfono, cuando le mandaba mensajes, yo ahora sí, superdecidida que no, que no, que no, y luego se aparecía a mi casa, y me me traía flores, se ponía de rodillas, me rogaba y me decía que: "No, que no sé qué", obvio, y no, pues, ahora yo, n imposible que acepte algo así, ¿no?, o sea, yo creo que, esa relación enseñó muchísimo y, pues, logré perdonarlo, y pasaron unos meses, y lo descubrí hablando con otra chica
Okey, ¿seguiste después de este día? <chuckles> <laughs> Ajá. Sí, pues, te convencía, ¿verdad?, y pues, lo querías mucho, es difícil, sí, la verdad. Claro.
de Argentina y a su ex en Paraguay, la había le había metido cuernos con esta chica en Argentina, y ahora le estaba hablando de nuevo a la no, el tipo era un player total, o sea, <laughs> entonces
<chuckles> Guau. Ay, no puede ser, <laughs> bueno, entonces ahora ahora esto sí te ayudó a a darte cuenta, te da dar el siguiente paso, ¿no?
Totalmente, o sea, yo ahí me di cuenta que él realmente, este, jugó mucho con mi con mi confianza, con yo me volví alguien muy insegura en ese tema, como que, de la nada revisaba su perfil, quería ver quién escribía, quería que él bloquee, quería que eso, y llegó un punto en que yo dije: "Esta no soy yo, yo nunca he sido así, nunca he sido", sí, y ahí me di cuenta que era como que, este "No, tengo que soltarlo, o sea, no me reconozco, no me gusta ser esta persona, yo no soy celosa, yo no soy insegura, a mí no me gusta compararme con otras chicas", y yo así entraba al perfil de esta chica y quería saber quién era y decía: "Este lado mío, no me gusta en lo absoluto", y bueno, me costó mucho, pero eventualmente ya lo dejé ir, lo solté, al final, yo creo que él, la sufrió más, o sea, te digo, pasaron muchos tie o sea, hasta ahora el chico aún me busca, y ya han pasado unos
Claro, me imagino. Sí, no estás bien de esta relación, a lo mejor. Claro. <laughs> <laughs> No se ha olvidado de ti. <laughs>
Sí, ya han pasado que, este